Beh, tu vois justement ça, c'est le genre de choses qui peut avoir un impact sur l'humeur <chuckles> ou le stress. <laughs>
Ah non, mais clairement. Clairement.
C'est non, c'est est-ce que toi il y a des choses qui te qui te stressent pour le ménage? Je sais pas ou
Pour le ménage, qu'est-ce qui me stresse? Bon à part les vitres, bon c'est pas que ça me stresse, c'est juste que j'aime pas faire ça. Mais ça me stresse quand j'arrive pas à bien nettoyer quelque chose aussi tu vois?
Mouais. Oui tu aimes pas ça, ouais. Oui, je comprends. <chuckles>
Parce que comme tu dis, tu as toujours cette poussière-là qui qui va s'incruster là où tu as pas pensé, ou, heu, ou tu vois je sais pas moi nettoyer le four, ça je déteste aussi. Tu vois j'aime pas faire et tout ça mais des fois, ah nettoyer le four ça j'aime pas faire ça quoi. Et tu as toujours, tu vois, c'est je sais pas où où je fais, tu sais j'aime beaucoup les les légumes grillés et c'est vrai que, heu, bah quand tu les fais griller, bah, tu as toujours le il faut nettoyer le grill après et j'aime pas trop ce cette opération on va dire.
Ouais. Ah oui, bon exemple. Mmh mh. Oui, oui. Non, je te comprends. Et du coup, en parlant de nettoyer
Donc c'est vrai que ça me met un peu de mauvaise humeur surtout quand j'arrive pas à bien nettoyer ma grille, voilà.
Bah en parlant de grille, en fait, ça me fait rebondir sur, <laughs> ça va paraître fou, sur les grilles, heu, tu sais, les douches ou, heu, dans dans le bain, en fait dans les bains, c'est un tube, enfin le le trou. Mais, heu, quand tu prends une douche, tu sais la petite grille où tu as des cheveux qui peuvent passer, où tu as des cheveux qui se coincent. Mon Dieu!
Oui dis-moi. Oui. Ah oui. Ah oui, ça je déteste aussi, bien sûr, bien sûr.
Il faut aller mettre la main et arracher, heu, tout ce qui est dedans, les cheveux pleins de savons qui sont restés coincé là. <laughs>
Ah arrête c'est dégouttant. Non mais moi ce que je fais maintenant, tu sais ce qui la petite astuce pour ça? C'est que je mets, tu sais du un produit genre, heu, Destop, heu
Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup.
dedans et comme ça, ça fait tout seul et tu as pas besoin de mettre tes mains dans cette espèce de, heu, mélasse dégoûtante.
Ouais, c'est pratique. <laughs> Ça aurait été une bonne idée. Du coup, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'aille en acheter parce que ça fait un moment que j'ai pas nettoyé, heu, l'évacuation de la douche. C'était, heu ouais.
Et bah tu vois? Et bah tu vois et si tu en as pas, tu sais une petite astuce, si tu en as pas, tu utilises du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ça marche très très bien aussi contre les cheveux. Et si, mmh.
Mmh mh. Mouais. Oh OK, je savais pas. Bon, tu le mets juste à l'intérieur, puis ça va tout seul.
Exactement.
OK, c'est super. Ben merci beaucoup pour tes conseils. <laughs> Je vais essayer ça tout de suite parce que ça, j'en ai à la maison. Merci.
Oui moi aussi je te remercie. À bientôt.